Sí, no, claro, es es es pasar el día sin energía al otro día, can como cansada, como definitivamente. Ahora, te hago una pregunta, ¿has tratado de crear como una rutina por las noches? Por ejemplo, antes de dormir te das una buena ducha de agua tibia, te alejas de la laptop como 1 hora antes de que llegue tu hora de sueño para cuando ya llegue tu hijo, ya está el cerebro desacostumbrada esa desacostumbrado a esa luz azul y ya sencillamente lo saludas y bueno, ya es hora de dormir sin volver ni a la computadora ni al celular. ¿Has tratado eso?
Así es. Mira, debería intentarlo, l pero la verdad, si te soy honesta, no lo he hecho porque me gana. Me gana que vengo de trabajar tantas horas y digo: "Me merezco ver algo en la televisión". Y a la final me da mucha risa porque conecto con el televisor, lo enciendo o abro la computadora y veo algo en la computadora o en la tablet, pero realmente mi mente no está ahí. Parece que tengo como tanta fatiga y tanto cansancio, pero no no tengo esa rutina de apagar, eh, las pantallas con tanto tiempo de antelación. Muchas veces hasta me quedo dormida, fíjate, con el televisor encendido.
Ujú. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Pues sí, por eso. Sí, sí, por eso te comenté. Ahora, la televisión de pronto puede ser menos distractora que la computadora o el teléfono, ¿sí? Porque es la la televisión tú la tienes como como lejos, tampoco es que estás pegada, tú estás acostada y la televisión está un poco más allá en la pared o en el mueble, pero la computadora la tienes encima, el teléfono lo tienes encima y esa luz azul es la que te está entrando al cerebro y que le dice al cerebro que todavía no es hora de dormir, que todavía no es hora de dormir, ¿sí? Entonces, de pronto tratar un poco esa rutina de de dejar ver televisión está bien, te quedas con la televisión dormida de pronto no está tampoco así tan mal como quedarse con la computadora, con la laptop así al frente, en las piernas, en la cama o con el teléfono dándole para arriba y para abajo a las redes sociales. Porque es la luz azul la que no te deja descansar el cerebro, no la luz de la televisión. Aunque sería ideal que es también si la televisión, bueno, ya crear tu rutina, ya me voy a dormir no es fácil, pero puedes tra ir tratando poco a poco con dejando la computadora a un lado y dejando el teléfono a un lado y concentrarte de pronto más una serie que te gusta, no sé, una telenovela, eh, algo así que veas en alguna plataforma que te llame la atención y ya solo fijas tu concentración en eso y te va alejando la concentración de tener todo el tiempo la computadora encima o el teléfono encima.
Ujú. Ah. Claro.